Ты знаешь, э, замечаю за собой в последнее время, что как будто бы мне, м, с годами становится с сложнее говорить людям "нет", э, на какие-то их там просьбы, когда они что-т просят, если я там не могу и в этот момент помочь, не хочу, не знаю- по разным причинам. А, ну, в общем, замечаю, что как будто бы с годами становится действительно сложнее это говорить. При том что, мне кажется, раньше там, не знаю, лет 10 назад, я, э, мог, эм, более <chuckles> более жёстко расставлять свои границы, если что. Э, но вот сейчас почему-то вот замечаю за собой вот такое свойство. И, м, вообще, я живу сейчас, э, в такой стране, э, где люди как будто бы вообще не умеют говорить "нет". То есть они часто скажут, а, скажут, что да, могут помочь, или мож могут даже соврать, ну просто они сделают всё что угодно. Н но ни х в коем случае тебе не скажут при прямо и по-честному "нет", и меня это жутко бесит. При этом я <chuckles> как будто бы сам, знаешь, уже подпитываю, пока живу здесь уже несколько лет, впитываю вот эту, м, вот этот их навык, и тоже, м, иногда с начинается сложно говорить "нет", э, и, в общем, я начинаю но я не вру, конечно, людям, но я начинаю либо как-то пытаться слиться, а, и думаю потом: "Блин, а вот почему бы просто честно не сказать, что нет, не могу, не хочу?" Э, не знаю. Какие-то, в общем, найти ответы для этого, а. Или иногда даже вот соглашусь помочь человеку. А, ну а потом думаю: "А нафига я вообще согласился?" <chuckles> Э, мне с самому, может быть, сейчас нужна там в этом помощь? А я, получается, не смог отказать. Э, в общем, не знаю, хочется как-то научиться отстаивать чуть-чуть вот жёстче свои границы и вот, если что, говорить уверенно и чётко "нет", не боясь там обидеть кого-то. Может, посоветуешь что-то?
Мгм. Мгм. Да. Мгм. <chuckles> Да. Да. Мгм. Мгм. <laughs> Так. Ну, на мой взгляд, э, это, на самом деле, очень интересный феномен и, что самое удивительное, довольно частая, наверно, проблема. Вот. И в целом я тебя прекрасно понимаю, потому что, ну, порой нет- это такое <chuckles> слово, которое действительно трудно из себя вытянуть, когда тя о чём-то просят, потому что мы все такие добрые, не хотим отказывать, но на мой взгляд, э, всё-таки нужно давать, э, четкую оценку, что ли, что ты даешь, э, ответ не конкретно человеку, а просьбе. То есть, э, да, ты можешь, э, допустим, сказать, что: "Дружище, <chuckles> я сочувствую твоей проблеме, но, к сожалению, никак не могу помочь". То есть, э, ты даешь, э, ясно понять человеку, что тебе не всё равно, но по помочь конкретно в этой ситуации ты ему, ну, не мо.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, ну, то есть это такой подход, когда ну, я, кстати, об этом не задумывался. Во-первых, спасибо за слова поддержки, но что, действительно, как бы посмотреть на, э, это нет, м, не из того, что я вот как-то сейчас отказываю конкретно этому человеку, ам, или, м, не потому, что я его как-то хочу обидеть, задеть, уязвить, а потому что на самом деле этим нет я как бы сообщаю о своем состоянии, о том, что я сейчас не готов помочь. И это как бы не вина этого человека, и это не моя вина тоже, э, но да, может быть, если вот посмотреть, э, на эту проблему под таким углом, то станет чуть-чуть получше.
<chuckles> Мгм. Да. Возможно, это действительно так и это стоит попробовать. Кстати, э, есть еще 1 момент касательно того, что ты можешь говорить не человеку точнее, не челоевку, а просьбе- это не оправдываться. То есть если ты, допустим, объясняешь, э, подробно какие-то вот причины отказа, да, то у тя зачастую может появиться как раз чувство вины, потому что ты хочешь донести до человеку, что: "Друг, я пытаюсь сказать нет, потому что я, ну, <chuckles> не не могу там, допустим, просьбу выполнить или еще что-то". Просто лучше порой сказать по делу, кратко: "Да, так и так, я не могу". Вот. Можно порой, кстати, предложить альтернативу, то есть компромисс какой-то, да. Вот удобный вариант либо, ну, для тебя опять же, либо для вас двоих. Это тоже.
Мгм. Мгм. Ну да, но вот, кстати, э, с, м, тем, что не оправдываться, это правда. Это, казалось бы, так <chuckles> легко, но вот правда, ты когда говоришь нет- и ты при этом всегда сразу хочешь постараться оправдаться, не знаю, какую-то придумать причину, как бы чтобы смягчить этого человека, а это как будто бы ну, то есть тоже не очень приятно. Потом мне приходит такая мысль: "Чё я вообще оправдываюсь?" Хотя я уже оправдался. А, вот. Это как-то происходит естественным путём. И вот не знаю, что делать с этим вот этим ложным чувством вины, которое возникает в таких моментах.
Мгм. <laughs> Ну да. Ну, на мой взгляд, э, стоит потренироваться поговорить "нет" наедине с собой. То есть можно сделать это, допустим, несколько раз перед зеркалом, да, или просто в пустой комнате. Ты можешь постоять, представить се какую-то ситуацию, вот, и возможно когда эта ситуация, допустим, будет происходить уже в реальности с тобой, да. То те кто-то подойдет, и ты, допустим, просто не хочешь выполнять эту просьбу. А, у тебя уже будет это вот даваться, вот, на автомате, то есть ты спокойно можешь сказать человеку: "Друг, я, к сожалению, не могу. Вот, можешь обратиться к тому-то, тому-то, но я- нет". Вот и всё. И, наверное, вот это чувство вины- оно со временем у тя будет пропадать. То есть ты, ну, как бы четко отстаиваешь свои границы, да. В этом нет ничего плохого, это здравое решение.
Мгм. Мгм. Ну да, да, и наверное, так и есть. А вот как быть, например, если в новых компаниях, знаешь, там, я щас живу там в другой стране, и постоянно какие-то новые знакомства, новые друзья, и, конечно, ты скучаешь по своим друзьям, и вот у тебя появляются какие-то новые люди. И, там, в начале ваших отношений, они у тебя тоже просят иногда, там, не знаю, какую-то просьбу, которую ты не можешь выполнить, а, но при этом ты тоже боишься сказать "нет", потому что как бы думаешь, что вот у тебя щас образуется наконец-таки новый друг, новый человек в этой стране, а, и ты как бы боишься ему отказать, чтобы <chuckles> не спугнуть его. А, да. И и как бы всё равно получается, что как бы помогаешь уже, <chuckles> но не от всей души, там, знаешь. А, не знаю, как как при этом сохранить какие-то, да, вот эти социальные связи. Вот ты сказал, что есть какие-то там фразы, э, сообщения для вежливого отказа. Может быть, вот что-то такое, э, чтобы помогло как-то, вот, вырулить, э, из этой ситуации <chuckles> наиболее, <smacks lips> а, э эт, как это сказать Ну да, тактично. Да.
Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. Ну не спугнуть, да. <chuckles> Быть. Мгм. Мгм. Такти э, и культурно. <chuckles> Э. Вот. А, слушай, а, я считаю, что всё-таки вот дружба даже вот с момента того, как она зарождается, тут, э, всё должно быть как бы честно и если ты даёшь какие-то советы человеку ой, точнее, не советы, а отказ человеку, человек должен воспринимать это нормально, потому что просьба- она и есть просьба, это не приказ. То есть и может человек помочь- хорошо, не может помочь- ну, плохо, там, сделаю сам или попрошу кого-то ещё. Э, но обижаться, ну, за отказ на человека- это, на мой взгляд, неправильно, и, э, если ты даёшь отказ с мыслью о том, что человек на тя обидится, ну, бы здесь такого быть, вс ну на на мой взгляд, не должно. О.
Мгм. А, ну то есть ну да ну, то есть на самом деле, я понимаю. Ты, наверно, хочешь сказать, что как бы в целом, мы дружим с людьми не из-за наших просьб, да? А я вот у меня, например, есть друг, и я его, м, там, люблю и ценю не не потому, что он готов, а, пойти с всегда согласным на мои просьбы, а потому, что он просто есть. И даже в случае, если он мне откажет, а, в чем-то помочь, наверно, может быть, я расстроюсь, потому что это мой друг, но в целом, испытывая к нему уважение, уважение к его границам, я должен понимать, что, э, что как бы он <chuckles> имеет на это полное право. А, вот, и, наверное, мне, может быть, стоит с такой же призмой смотреть на новых знакомых и не бояться, если что, их потерять, а понимать, что, ну, как бы, если они со мной дружат, то они дружат со мной, потому что они меня ценят как человека, в первую очередь.
А. Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. Да. Да. Да, взаимоуважение должно быть в любом случае, в любых отношениях, даже вот в новых либо в старых.
Мгм. Хорошо.
О да. А так, э, вообще, вот для тренировок, опять же, могу посоветовать вести дневник, потому что, когда ты, допустим, записываешь там какие-то ситуации, а, вот, в которых ты мог бы сказать нет, да, ты подвергаешь их анализу, и, вот, в будущем, когда у тебя вот происходит нечто подобное, ты уже знаешь, что делать, у тебя нет вот этого чувства внутри сомнения, какой-то вот, знаешь, э, опаски, что человек обидится, тоже нет. Вот. Это очень такая здравая практика, полезная, я те её могу посоветовать.
Мгм. Мгм. Да, ты знаешь, э, я думаю, что всегда вести дневники в целом полезно. А, это такой, м, <clicks tongue> способ, э, свою рефлексию, как бы, зафиксировать на бумаге, это действительно помогает. Да. А вот А, бывает ещё иногда, знаешь, что я, м, ну, то есть как, даю всё-таки отказ, и получаю в ответ какую-то агрессию, ну, такую, может быть, не совсем прямую, но <chuckles> латентную агрессию, которая, м, <clicks tongue> как бы, проглядывается там в тоне. Вот как реагировать на на это? Н не знаю, может быть, как бы никак вообще не реагировать? Или всё-таки какие-то делать выводы о человеке и спокойно прекращать с ним общение? Или, может быть, ему всё-таки писать, что-то с там, говорить о своих границах, чтобы он достучаться?
<laughs> Ну да, универсальные. Мгм. Мгм. <laughs> Ну На самом деле, это всё-таки показывает, как человек относится к тебе, и если тебе действительно важен этот человек, да, то ты можешь с какой-то спокойной оста обстановке поговорить с ним, да, а, выяснить, что к чему, и после этого уже, э, посмотреть, как он будет вести ся потом. Потому что агрессия в подобных случаях- это, ну, не есть хорошо. И, наверное, не есть здраво, э, потому что у каждого есть личные границы, и и эти границы нужно уважать на каких-то даже базовых уров поэтому, я н думаю, у тебя всё с этим получится, да. То есть ты научишься правильно их отстаивать, научишься говорить "нет" без, э, опаски за то, что на тебя кто-то обидится, <chuckles> вот. И в целом у тя всё классно, хорошо.
Мгм. Мгм. Мгм. Пасибо тебе, буду надеяться, что так и будет. Спасибо тебе за твои советы и за то, что выслушал <chuckles> мои переживания и дал выговориться, и в ходе нашей беседы я сам даже пришел к каким-то тоже умозаключениям, которые, думаю, помогут мне на этом пути, так что благодарю тебя.
Мгм. М. Рад был помочь, надеюсь еще услышимся. Пока.